Ehm, fino ad ora abbiamo parlato di ambito lavorativo, ma questa cosa ti succede anche in in ambito personale, quindi in relazioni più più intime e cambia poi il tuo modo di reagire?
Sì. Ehm, sì, però cioè mi capita ovviamente come capita a tutti, però devo dirti che, mhmm, non non cambio il mio atteggiamento, nel senso se capisco che qualcuno sta cercando di, mhmm, prendere in contropiede sì, sì, sì, uhm, di prendere in contropiede, fare in qualche modo uno sgarbo, io anche lì parto a bomba. Nel senso che ti dico chiaramente quello che penso
Mancarti di rispetto
e che va bene così. Uhm, cioè, okay, se per te 2+2 fa 5 e ti fissi sul fatto esatto, se ti fissi sul fatto che 2+2 fa 5 noi non possiamo parlare di questa cosa, allora va bene così. Ti fa stare bene? Va bene.
Okay. Chi sono io per dirti il contrario. Quindi quindi hai comunque una frase che utilizzi per disinnescare la tensione? O frasi, piccole battute, okay. Ehm, e cosa ne pensi invece quando 2 persone che sono in contesa, cercano magari di risolvere la situazione troppo in fretta?
Fai come credi. Sì Sì, sì, e fai come credi.